والله أنا كان عندي مشكلة كده، وكنت حابّة بصراحة إن أنا أفضفض معاكِ شويّة كده تسمعيني، لأن عندي مشكلة ومحتاجة إن حد يسمعني كده، و ويقول لي رأيه يعني وكده، أنا ماشية صح والّا غلط، لأن الموضوع مأزّمني بصراحة نفسيًا أوي. هو دلوقتي أنا عندي أولادي عندي 3 أولاد ت بِنتين يعني وولد، وبصراحة تربيتهم واخدة مِنّي وقتي كلّه، وما عادش عندي آآ، أي وقت نهائي إن أنا أعمل أي حاجة لنَفسي خالص، وده طبعًا مأثر عليَّ إن أنا كل وقتي بس مشغولة بالأولاد بس، فده مأثر عليَّ نفسيًا بصراحة يعني.
أيوه طبعًا فاهماكِ، الموضوع متعب جدًا. معاكِ حق إن أنتِ تكوني متضايقة من موضوع زي كده. آآ، فعلًا تربية الولاد الموضوع مش سهل خالص، أنتِ أصلًا بتنسي نَفسِك وبتنسي اهتماماتِك وهواياتِك، وبيبقى كل تركيزِك بس على تربية أطفالِك وعيالِك وكده. طب قولي لي طيّب عيالِك دُولة قد إيه؟ أنتِ قلتِ عندِك بِنتين وولد، آآ، فعرفيني أعمارهم طيّب.
بُصّي، أنا عندي آآ، 8 سنين، و5 سنين، وسنتين.
امم. طب كويس جدًا ما شاء الله، بس فعلًا الموضوع مُرهق أوي لأن هم تحت بعض ولسه أطفال أوي، ففعلًا الموضوع متعب جدًا، آآ، وخصوصًا إن هم لسه أطفال فاحتياجاتهم بتبقى كلها متعلقة بالأم أوي. طيب إيه ممكن يكون احتياجاتهم اليومية بالنسبة لِك؟ يعني دايمًا إيه اللي بيطلبوه منِك؟ إيه ت آآ تاعبِك أو شاغلِك خلال اليوم بالنسبة للاحتياجات بتاعتهم؟
بالضبط. بالضبط. بُصي أنا مشكلتي إن أنا آمم، هم أعمار مختلفة آه، بس كل واحد بقى ليه طلباته، وبِنتين وولد فالولد دايمًا حاسس بالغيرة أصلًا من آآ البن آآ لأن هو الكبير. فكان واخد كل الحب، فلما جه بعدها حد تاني، آآ فبقى كل شوية طلباتهم بقى
امم. أيوه، امم. امم. فاهماكِ.
ده عايزني أقعد معاه. ده عاوزني ألعب معاه. آآ دي عايزة برضو الاهتمام ليها هو لوحده. طب ماما أنا عندي درس لازم توديني. آآ، ماما أنا عايزة أكُل. ماما تعالي حمّيني. آآ لأ في واحدة لسه بتتعلم إن هي خلاص آآ يعني كنت بافطُمها ما بقالهاش حاجة، آآ لأني كانت ف كانت ظروف صحية فاتأخرت في الفطام فلسه فدي وحدها. آآ كل واحد فيهم طبعًا غير الزوج بقى مسؤولية تانية، والبيت والتنضيف والحاجات دي كلها، فكل واحد ليه طلب، ولو أنتِ عملتِ حاجة لواحد التاني ع عايزها. أنتِ ماما أنتِ جبتِ له كذا طب هاتي لي كذا. ماما أنتِ آآ قعدتِ مع ده اتفرجتِ معاه على الكرتون، آآ لازم أنا كمان تتفرجي معايا على الكرتون. آآ طيب في واحد عايز ينزل يرُوح الدرس، طب ال2 التانيين أنا ما عنديش حد إن أنا أسيب العيال معاه، فباضطر إن أنا أخد الاتنين مع ب معايا.
امم. أيوه. امم. صحيح. امم. جميل.
ورايحة جاية بيهم، طب ماما أنتِ بتخرجي معاه، يا حبيبتي أنا باودِّيه الدرس، مش مش مثلًا إن أنا باخرج معاه، ماليش دعوة، أنتِ لازم تنزلي معايا زيه، يعني طلبات وغيرة في نفس الوقت يعني
إمم. ياه! بجد الموضوع مُهلِك عليكِ أوي فعلًا، الموضوع صعب أوي، الله يعينِك بجد، فكرة إن كل 3 أعمار تحت بعض، وكلّهم غيرانين، وكلّهم ليهم احتياجات، ده غير احتياجات زوجك وبيتك، الموضوع متعب أوي عليكِ، بجد الله يعينِك، بس فكرة إن أنتِ ما شاء الله متحمِّلة الموضوع و وقادرة تتعايشي، دي حاجة كويِّسة، ده بيدل إن أنتِ شخص آآ، قدّ المسؤولية جدًا، ودي حاجة كويسة برضه، هي ممكن بس شوية إرهاق، و وفكرة إن أنتِ ما عِدتيش تهتمي بنفسك وفقدتي اهتمامك بذاتك مثلًا، أو قلّ الموضوع بالنسبة لك، ممكن ده بس اللي بيضايق، بس يعني أنتِ كده أم كويسة جدًا، وفكرة إن أنتِ قادرة إن أنتِ آآ، تدِّي الحاجة بالتساوي ما بينهم، وتبقي عارفة إزاي ما تعدلي ما بينهم، دي حاجة كويسة جدًا، ده بيدل إن أنتِ شخص قد المسؤولية فعلًا.
آه. ما هو ده بقى عامِل load عليّا جامد جدًا، يعني أنا في الأول لمّا كان معايا مثلًا طفل واحد فكنت عارفة أضبّط نفْسي، عارفة كنت باخد بالي بقى من نفْسي أكتر، كنت مثلًا باخرج آآ، بارُوح مع أصحابي، آآ، أخرج، آآ أرُوح لوالدتي آآ، أقعُد معاها شوية على ما مثلًا أودّي الطفل مثلًا حضَانة أو كده. لكن آآ أنا كنت باخلّص مثلًا، يعني الطفل مثلًا اللي هو يمشي وي و ويتحرك أو أبدأ مثلًا هو يعتمد شوية، ألاقي نفْسي جِبت التاني، جِبت التالت بعديه، ما كنتش باخد فترات يعني نقاهة حرفيًا لنفْسي أنا، لأ أنا أصبحْت من ال من من شخص كان مُحب جدًا للحياة، كنت وقتي ده كنت طُول الوقت آآ باعمل فيه حاجات مفيدة آآ، لنفْسي، آآ، حاجات مثلًا أنا باحبها، آمم، آآ أنا كنت دايمًا مثلًا أقعُد أرسم، آآ، أتفرّج على التلفزيون مثلًا، آمم حاجات كتير جدًا أنا كنت ممكن أعملها في وقت فراغي، آآ كنت أقعُد أكتب آآ قصص آآ، أألّف يعني كده مع نفْسي، لكن دلوقتي آمم ما عادش في أي حاجة، ما كنتش ما عدْتش لاقية وقت لنفْسي أنا، أنا فين؟ أنا باقعد أسأل نفْسي، "أنا فين من كُل ده؟" وكمان زوجي أصلًا مسافر، فمش معايا متحول متحمّلة كُل حاجة، أنا الأب وأنا الأم، والموضوع بقى صعْب جدًا، آآ، بقيت أبص لنفْسي المراية آمم "هي مين دي؟!" يعني حتّى الاهتمام كشخصي أنا بنفْسي كأنثى وكده، ما عادش زي الأول، بقيت باحسّ إن أنا مهمِلة جدًا، جدًا في حق نفْسي، أ فآمم، امم الموضوع مأزّمني أوي، وكُل أمّا آجي مثلًا يعني <tsk> آآ آجي أشتكي كده لجوزي أو كده، "آآ معلش إ إستحملي أنتِ عارفة أنا مسافر وكده." م ما بتلاقيش مثلًا كلمة تطبطب عليكِ كده، أو أو أي حاجة تهوّن عليكِ لأ، ما فيش خالص.
إمم. أيوه. فاهماكِ. امم. فاهماكِ. حلْو ما شاء الله، كويس جدًا. امم. أيوه. إمم. بصّي أنا بجد حاسّة بيكِ جدًا؛ الموضوع متعِب أوي، وفكرة إن أنتِ فقدتِ الاهتمام بنفسِك، وإن أنتِ كأنثى حاسّة إن أنتِ ما أنتيش راضية عن نفسِك وعن عن عن شكلِك مثلًا أو عن أي حاجة أنتِ مقصّرة فيها، أنا حاسّة بالإحساس ده جدًا، بجد فعلًا إحساس متعِب و وقدّ إيه إن أنتِ لوحدِك في البيت وزوجِك مسافر وكده، موضوع متعِب إن أنتِ الأب والأم، وإن كل المسؤولية في رقبتِك أنتِ من 3 أولاد، فلأ، لأ، فعلًا صعْب، الله يعينِك ويقويكِ، بس أنتِ فعلًا شاطرة وقدّها، هي الفكرة بس في شوية ضغْط، وإن شاء الله هيعدّوا على خير. طيّب قولي لي أنتِ أنتِ مثلًا حسيتِ إن الاهتمام، فقدان الاهتمام ده بنفسِك ول وبذاتِك، أنتِ فقدتيه فجأة بعد مثلًا، ولادة حد معيّن من أطفالِك، والّا والّا حسيتِ إن هو بقى تدريجي، يعني مرّة آه، ومرّة لأ، مرّة بتهتمي ومرّة لأ، لحد ما حسيتِ إن أنتِ فجأة بقى لحد ما حسيتِ إن أنتِ جيتِ عند نقطة وما قدِرتيش تكمّلي؟ والّا مثلًا من من خِلفة طفل معيّن حسيتِ اللي هو لأ، أنا بقى خلاص فاكِس مش مش هاهتم بنفْسي تاني، أو أنا مش قادرة بقى خلاص؟
لأ، هو الموضوع الموضوع بصراحة جِه كده إيه آآ تدريجي، يعني مش فجأة. آمم، آآ، بعد ما جِبت الط ال ال الطفل التاني بنتي يعني آمم، آآ، لأ، كان معايا بقى طفل ب آآ لمّا الغيرة بدأت تظهر، بقيت أحس إن الوقت كلّه خلاص، آمم، متقسم على ده وعلى دي، فبقيت بقى إيه تدريجي كده الاهتمام بنفسي، وبهواياتي والحاجات اللي أنا كنت باحب أعملها بدأ يقل. بس الموضوع زاد أوي، أوي لمّا جِبت بقى البنت التالتة دلوقتي عندي آآ، خلاص وجوزي سافر، يعني أنا جوزي سافر بعد البنت التانية فالموضوع زاد عليّ أوي آآ، بينزل شهر في السنة، فهو الشهر ده الحاجة آه اللي بيكون معايا حد فيه، بس فالموضوع بقى زايد عندي بعد البنت التالتة كمان دخلت في اكتئاب بقى، عارفة أنتِ الاكتئاب ما بعد الولادة ده، فالموضوع بُصي كان دمّر كل حاجة كانت موجودة آآ، يعني أنا والدتي أوقات مثلًا تيجي لي زيارة، تيجي تقول لي: آآ "فين ال البيت النضيف؟ وفين مش عارف إيه؟ أنا ما كنتيش فيه أي كركبة، حتّى وأنا عندي الولد والبنت في الأوّل فإيه اللي حصل لك؟" بقيت باسمع انتقادات كتير جدًا. آمم
امم. امم. أيوه. ياه! صعبة عليكِ أوي الوحدة آه. فاهماكِ طبعًا أيوه. امم. الموضوع تاعبك نفسيًا أكتر.
بقى بيتعبني، اللي هو باقعد أبصّ لنفسي في المرايا "أنا ما كنتش كده، طب أنا ص شعري ما شر ما سرحتوش النهارده، طب أنا ما ما رحتش مثلًا آآ، لكوافير مش عارف إيه أنا ده أنا يا ما كلمتش مثلًا آآ، يعني ما كلمتش اصحابي ولا أي حاجة" فالموضوع لاقيت نفسي في في في نفس الدايرة طول الوقت، ما فيش أي تغيير، ما فيش أي تجديد بالنسبة لي، لأ، هو بقى روتين مُملّ جدًا، جدًا بصراحة.
امم. طبعًا والله أنا حاسّة بيكِ جدًا، وف متفهمة إحساسِك ومتب متفهمة فكرة إحساس بالتقصير من جهة نفسِك، ومن جهة مثلًا بيتِك كمان. الموضوع فعلًا متعب أوي، متعب ومرهق على نفسيتِك. وفكرة الانتقادات اللي بتيجي لكِ ديّة برضو فكرة مش كويّسة جدًا. أنتِ مثلًا ك آمم، كنتِ ممكن تقولي لمامتِك، إن أنتِ تعبانة ومش قادرة، يمكن مثلًا هي تتفهم ده، وت وما تنتقدكيش تاني، ف فتحس إن الضغط بإحساس التقصير ده يقل أكتر مثلًا. فكرتِ تعملي حاجة زي كده؟
هو أنا قعدت اتكلّمت مع والدتي، اللي هو أنتِ ليه بتنتقديني؟ المفروض إن أنتِ أم ل4، يعني أنا واخواتي 4 فعارفة يعني إيه. قالت لي: "أنا صعبان عليّ اللي أنتِ فيه." أنتِ شفتِ الرد؟! أنا صعبان عليّ اللي أنتِ فيه من واحدة محبة للحياة، نشيطة جدًا، واحدة طول الوقت نظيفة بقت في كركبة. ما هو طبيعي إن يبقى في كركبة يا جماعة، ما أنا معايا مش مش أنا لوحدي اللي موجودة في البيت. فهي بصراحة أنا ص صعبت عليها شويّة كده، فقالت لي: "خلاص معلش ما تزعليش وكده. أ أنا بس مش عايزة حد تاني مثلًا" امم، يعني عيلة جوزي "أو حد ييجي ينتقدك وكده. فلما تييجي مِنّي أنا أمك يعني أفضل من إن هي تييجي آمم، من حد تاني، أكيد أنتِ هتتضايقي أكتر يعني. ح
أيوه فاهماكِ آه. أيوه، مفيش وقت. امم. امم. امم فاهماكِ. أنا فاهماكِ طبعًا، فاهماكِ. وهي مامتِك مش قصدها فعلًا تأذيكِ بكلامها، هي بس الفكرة إنّها خايفة عليكِ، وخايفة على نفسيتِك من من م يعني من شكل البيت. ف فبتقول إن أنتِ مثلًا ممكن تنضفيه، وكمان علشان أنتِ كنتِ دايمًا بتنضفي فهي مستغربة الحالة اللي أنتِ وصلتِ لها. وكمان زي ما بتقولي ممكن مثلًا عشان لو حد جه من أهل جوزِك أو حاجة فما حدش يديكِ تعليق، بالنسبة لكِ هيبقى أصعب بكتير من إن مامتِك هي اللي مدياكِ التعليق. ف فإن مامتِك هي اللي تدّي لكِ التعليق ده، ده أسهل بكتير. طيّب مثلًا عرّفيني آآ آآ، طب في حد مثلًا ممكن يكون بيساعدِك أوقات في موضوع آآ، التربية ديّة علشان تفوقي لنفسِك، وما تفقديش اهتمامِك بنفسِك؟ زي مثلًا مامتِك، حماتِك، أختِك، صاحبتِك، في حد معيّن أو كده؟
هو ممكن والدتي بس هي اللي ممكن آآ، أسيب معاها حد من آآ، من أولادي يعني، أكتر حد أأمن عليه إن أنا أسيب أطفالي يعني عندها هي طبعًا والدتي، آمم حماتي تيجي كده زيارات آآ، تنتقد فيها، تعلَّق فيها، آآ، بس يعني، هي إنما ت تسيبي العيل معاها ويقعد، لأ، صعب، فهي والدتي أكتر حد بصراحة هو داعم ليَّا في الموضوع ده يعني.
أيوه. امم. أيوه. فاهماكِ، طب أنتِ طيب آآ، أ إيه رأيكِ إن أنتِ مثلًا تخلّي الولد الكبير هو دلوقتي ممكن يكون كِبِر شوية وقادر يتفهم، إن هو يهتم مثلًا بأخته اللي هي تحته على طول، وأنتِ ف بالبنت الصغيرة يكون اهتمامِك ليها أكتر شوية، وتديهم مثلًا آآ، يعني درس كده زي اللي هو إن أنتِ دلوقتي ما عِدتيش قادرة لكده يعني تفهميهم الدنيا ماشية إزاي.
آه ممكن أعمل كده يعني، و ومتخيلة إن ده هيجيب معاهم فعلًا، نتيجة بصراحة، آآ، طيب أنا طبعًا باشكرِك جدًا إن أنتِ تفهمتيني وسمعتيني وخلِّتيني أفضفض معاكِ كده، و وهاجرب اللي أنتِ قلتِ لي عليه، وشكرًا جدًا ليكِ.
إن شاء الله. العفو، العفو.